คือช่วงเนี้ยอะค่ะ เราอะอยากจะกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นอะค่ะ เพราะว่าเริ่มรู้สึกแบบเครียดกับตัวเองแหละ คือทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เยอะมากค่ะ แล้วก็ เราอะทำงานเนาะแล้วมันเลิกดึกมากคุณ อย่างบางทีตี 1 ตี 2 อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มันหิว ตอนกลางดึกบ่อยมาก พอมันเป็นกลางดึกอะค่ะ เราก็เลยแบบ กินอะไรง่าย ๆ อย่างเซเว่นหน้าปากซอย หรือว่าทานเหมือนอาหารสำเร็จรูป เหมือนพวกมาม่า บะหมี่กึ่งต่าง ๆ อะที่มันไม่มีประโยชน์เลยอะค่ะ ก็เลยแบบหลัง ๆ มาเริ่มเป็นบ่อยแล้วก็เริ่มเครียดเลยอะค่ะ เลยวันนี้อยากจะมาขอคำ แนะนำหน่อยได้ไหมคะ?
อือ ครับผม อืม อา อา ครับผม โอเค ได้เลยครับ แต่ว่าอันดับอื่นขอบอกด้วยความห่วงใยก่อนเลยว่า "อย่าทำเยอะนะ นิสัยนี้ พฤติกรรมนี้" เพราะอะไรเอ่ย ถ้าเรากินปุ๊บ แล้วเราไม่รอให้กระเพาะเราอะมันย่อยอาหารที่เรา กินไปอะ อย่างน้อย สอง ชั่วโมงเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดกรดไหล ย้อนนะ อันนี้อยากให้ระวังไว้นิดหนึ่ง ไม่อยากให้ ไม่อยากให้ใครได้เป็นกันเลยกรดไหลย้อน เพราะว่าเวลาเป็นทีทรมานมาก ๆ จาก ใจเลย ใช่ อันนี้แบบบอกด้วยความเป็นห่วง ถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมการทานตอนดึกได้เนี่ยจะดีมาก ๆ เลย มา ถ้าอย่างงั้นขอถามนิดหนึ่งว่า ส่วนใหญ่อะเกิดเวลาไหนบ้าง หลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วไหม แบบตี 2 เสร็จแล้ว แล้วก็ออกไปหาอะไรกินเหรอ หรือว่าเรา ซื้ออะไรมาตุนไว้เอ่ย?
อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม ค่ะ ได้ค่ะ โอ้โฮ ใช่เลยค่ะ มันจะเป็นแบบหลังจากที่เราทำงานไว้เลย ย คือดึกมาก ก็มีทั้ง 2 แบบนะคะ บางครั้งอะก็ อะ มีอาหารมาตุนไว้บ้างเนาะ ดึก ๆ อยากซื้อเป็นพวก เอ่อ ของสำเร็จรูปในเซเว่นที่มันทำง่ายอะค่ะ อย่างแบบ อะ ฉีกซอง เวฟ แล้วก็ทานได้เลยอะ หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง ก็ถ้าเกิดว่า มันดึกมากแล้วที่บ้านมันไม่มีอะไรทานเลยจริง ๆ อะค่ะ ก็ โอ้โฮ ช อาจจะใช้คำว่า โชคดีเลยก็ไม่ได้สิ ที่บ้านน่ะมัน หน้า หน้าบ้านเลยอะมันมีเซเว่นอยู่ค่ะ มีแบบร้านสะดวกซื้อเนาะ ก็เลยทำให้เหมือน อะ ไปเซเว่นเลย เก้ก ง่าย ๆ เลยค่ะ เลยเหมือนติดนิสัยแบบสะดวกแต่ไม่มีประโยชน์เลยอะค่ะ
อืม อา ครับ อืม ใกล้เลย อืม จริง ๆ อันเนี้ย จริง ๆ แล้ว เอาง่าย ๆ คือด้วยความที่อาจจะ ชีวิตเราอะมันใช้กลางคืนมากกว่า มันก็เข้าใจได้นะครับ อันนี้ถามนิดหนึ่งว่า แล้วส่วนใหญ่อะตื่นประมาณกี่โมง? แล้วกิจวัตรในการทานอาหารของเราอะส่วนใหญ่เราทานแบบไหนว่าง? ทานเป็นแบบเช้า กลางวัน เย็นไหม? หรือว่าเป็นกลางวัน เย็น แล้วก็ดึก
อืม อืม ส่วนใหญ่แล้วอะ จะแล้วแต่วันค่ะ บางทีถ้าเกิดว่า เราต้องตื่นมาทำงานเร็วเนาะ ก็จะตื่นไวค่ะ แต่บางครั้งอะมันก็อาจ แบบ โอ้โฮ นอนดึกมากเลยอะ กลับกลายเป็นตื่นสายไปเลยค่ะ แล้วในเรื่องของมื้ออาหารน่ะค่ะ คือเราไม่ได้มีมื้ออาหารที่ตายตัวเนาะ แต่หลัก ๆ เลยมื้อเที่ยงอะ ก็จะมีค่ะ แล้วก็ อา อาจจะมีมื้อเย็นบ้าง บางวัน หรือว่าไม่มีบ้าง แล้วก็ไปทานเป็นมื้อดึกไปเลยอะค่ะ
อืม ครับ อืม อา อืม ทำไมถึงไม่มีมื้อเย็นเอ่ย?
เพราะว่าบางทีอะ มื้อเย็นเราก็ไม่ว่าง แล้วก็บวกกับช่วงเย็นน่ะค่ะ ที่บ้านน่ะก็ไม่ค่อยมีคนด้วย ก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้ทานมื้อเย็นไป อาจจะเป็นการแบบช่วงสาย ๆ ทานเหมือนของกินเล่นระหว่างทา ระหว่างแบบมื้อด้วยค่ะ ก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้หิวขนาดนั้น แต่ก็
อือฮึ คนทำ ครับผม
บางวัน ถ้าเกิดมีแม่อยู่ที่บ้านน่ะ เหมือนเขาไม่ได้ออกไปทำงาน ก็ทานค่ะ เหมือนขึ้นอยู่ว่า เออ มีแม่หรือเปล่าค่ะ?
อืม มีคนอยู่ทำอาหารไว้ให้เราไหม? อะไรแบบนี้เนาะ แบบถ้ามีกับข้าวเราก็จะ โอเค ได้กิน ได้ทานอยู่ ถ้าอย่างงั้นน่ะครับผม ตรงเนี้ยอาจจะขอปรับ ปรับกิจวัตรการทานนิดหนึ่งก็ได้ครับ ถ้าทำได้นะ ถ้าพอเป็นไปได้อยากจะให้ปรับตรงนี้หน่อย เพราะว่า อ เดือ อย่างน้อยอะครับผม พอเราได้ทานเย็นแล้ว สมมุติ อะ อย่างเลตสุดเลยให้แบบ 19:00-20:00 เลย ทีเนี้ยครับผม ตอนดึก ๆ แล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีหิวบ้าง ถ้าเรานอนในช่วง 01:00-02:00 นะ อาจจะยังมีหิวบ้าง ถ้าอย่างงั้นน่ะอาจ ขอเป็นแบบว่า กลางวันขอให้เราทาน แล้วก็ตอนเย็นอาจจะขอให้เราทานด้วย จะทานเยอะทานน้อยไม่ว่าเลยครับผม ทาน ขอให้ทานหน่อย เพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นมื้อหลักที่อยากจะให้ทานไว้ ทีเนี้ย ตอนดึกอะครับผม ถ้ารู้สึกว่า มันยังหิวอยู่ ตรงนี้แหละอาจจะ อืม ไม่แนะนำแล้วกัน ไม่แนะนำว่า ให้ออกไปข้างนอก ไปหาซื้อ ส ไปที่เซเว่นหรืออะไรแบบนี้ แต่อยากจะขอเป็นแบบนี้แทนว่า ขอเป็นนมอุ่นสัก 1 แก้วได้ไหม? ขอเป็นแบบนี้แทน ใช่ นมรสไหนก็ได้ แต่ว่าถ้าเลี่ยงรสหวานได้ก็จะดี เพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราทานรสหวาน หรือว่าทานของหวานตอนที่กระเพาะเรายังว่างอยู่อะ มันจะเป็นการเร่งผลิตอินซูลินขึ้นมา ทีเนี้ยถ้าเราไปเร่งการผลิตอินซูลินในตอนที่ท้องมันว่างอะเนาะ แล้วเราทำแบบเนี้ยบ่อย ๆ อะ มันอาจจะทำให้เราอะเสี่ยงที่จะมีภาวะเป็นเบาหวานได้เหมือนกัน
ช ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา อืม โอ้โฮ อืม
อันนี้อยากให้เลี่ยงถ่อ ก็เป็นนมรสจืด รสธรรมดาก็ได้ รสเปรี้ยวก็ได้ อะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นนมอุ่น ใช่ นิดหนึ่ง ๆ
ได้เลยค่ะ อืม ได้ ๆ ๆ ฟังดูแล้วน่าสนใจมาก แล้วก็ โอ้โฮ ฟังดูแล้ว บางทีอะ เราไม่ได้แบบมีความรู้เยอะมากจนถึงขั้นแบบว่าตามทุกอย่างทันน่ะ แต่แค่แบบหิวก็ทานไปเลย หิวก็ทานไปเลย แต่จากที่ได้มาฟังวันนี้ ก็คือรู้เลยว่า โอ้โฮ มันสำคัญมาก ๆ จริง ๆ เนาะ ยิ่งเป็นมื้อดึกยิ่งสำคัญ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องแบบเลือกทานให้มากยิ่งขึ้น หรือไม่ อะ ทานนุม นมอุ่นอย่างที่คุณแนะนำมา ได้เลยค่ะ น่าจะช่วยให้แบบว่า อย่างน้อยก็ลดความหิวได้เนาะในตอนดึก
อือ <tsk> ครับผม อืม ทาม ถ้าไม่เป็นนมอุ่นน่ะ เอาเป็นกล้วยก็ได้ครับ แต่ว่าขอเป็นกล้วยน้ำว้า นะ เอา เอาเป็นแค่กล้วยน้ำว้าเนี่ยสัก 2 ลูกพอ แค่นั้นเลย เพราะว่าที่ ทำไมถึงแนะนำกล้วยน้ำว้า เพราะว่ากล้วยน้ำว้าอะครับมันทำให้เราอิ่ม ด้วยความที่ลูกมันก็ อวบอ้วนเนาะนิด หนึ่ง ใช่ กินแค่ 2 ลูกพอครับ ตื่นเช้ามาขับถ่ายดีอีกด้วย ช่วยได้ 2 ทางเลย ใช่ อัน นี้คือฤทธิ์ของกล้วยน้ำว้า ก็เลยว่า อะ โอเค ถ้าเราจะไม่ดื่มนม ขอเป็นอันนี้แทนก็ได้ครับ เพราะว่าอย่างน้อยกินผลไม้เนี่ย ลำไส้เราก็ไม่ได้ทำงานหนัก เหมือนกับที่เรากินอะไรที่มันหนัก ๆ แบบ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จ รูปเอย หรือขนมอะไรแบบเนี้ยเอยเนี่ย ถ้ามันลงกระเพาะไปมันเป็นของทอดอะเนาะ บางอันสแน็กอะครับ มันก็อาจจะทำให้กระเพาะเราอะทำงานหนัก พอกระเพาะทำงานหนักมันยังย่อย ยังย่อยไม่เสร็จ ยังย่อยไม่เรียบร้อยดีเนี่ยแล้วเรานอน เลย เป็นกรด ไหลย้อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นเลยอะครับ อันเนี้ย อันเนี้ย <tsk> ใช่ ค่อนข้างกังวล และค่อนข้างแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราทำแบบเนี้ยต่อไปต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบว่าเราติด มาก ๆ เข้าอะครับ มันจะลดไม่ได้ ลดยากแล้ว พอลดยากที่เนี้ย กรดไหลย้อนมันจะมา พอ กรดไหลย้อนมันมา มันอันตราย มัน จะบอกว่า อันตรายไหม? มันก็ไม่ถึงขนาดแบบทำให้เราเสียชีวิตได้ เพียงแต่ว่ามันจะอึดอัด แล้วเราจะรู้สึกทรมาน มันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ใช่
อืม ค่ะ อืม อืม อือ อือฮึ อา ค่ะ อือ ได้เลย อือ อือ ใช่เลยค่ะ อือ โอ้โฮ โอ้โฮ จริง ๆ ๆ อือ อือ ใช่ อือ อืม โอ้โฮ โอเคเลยค่ะ โอ้โฮ ต้องบอกเลยว่า ก็เสี่ยงจริง ๆ เลย เพราะว่าเหมือนทานเสร็จก็ขึ้นมานอนเลยค่ะ ก็เลย โอ้โฮ น่า น่า น่าจะกังวลมาก ๆ แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้สนับ เพราะว่าไม่ได้รู้แบบละเอียดอะค่ะ แต่พอได้มาฟังวันนี้ก็คือ โอ้โฮ จริง ๆ เห็นด้วยมาก ๆ แล้วแบบ เนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่า เราแบบ อา อย่างน้อยเนาะ ช่วง ถ้าเกิดมันยังหิวจริง ๆ อะ มันพอมีเมนูไหนอีกบ้างเหรอคะ? ที่เหมือนจะช่วยให้เราแบบ <tsk>
อืม อือฮึ อืม
เหมือนเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ถึงแม้ว่า จะทานช่วงค่ำหรือว่าดึกอะค่ะ
เอาจริง ๆ แล้วอะไม่แนะนำเลย เพราะว่าช่วงดึกมันควร อาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนแล้ว แต่ว่าถ้ามัน โอเค เราอาจจะหิวจริง ๆ เราเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ อาจจะให้ทานแค่รู้สึกให้มันพอหายหิวพอครับ เป็นของเบา ๆ พอ อย่างนม อันเนี้ยที่ผมแนะนำไปก็คือมันจะช่วยเคลือบกระเพาะให้เราแล้ว มันก็ทำให้อิ่มได้ด้วยเนาะส่วนหนึ่ง แต่ว่าถ้าแบบว่า อยาก กินเป็นอาหารเลย อะไรแบบเนี้ย อาจจะทานแค่ปริมาณน้อย ๆ พอครับ แต่ก็อย่างน้อยต้องทิ้งไว้ก่อน ก่อน ที่แบบว่าให้มันย่อยสักหน่อยเนี่ย 1 ชั่วโมง ขอแบบขออย่างต่ำเลยคือแค่ 1 ชั่วโมงก็ได้ครับ ถ้า 2 ชั่วโมงมันอาจจะเยอะเกินไป 1 ชั่วโมงพอ แล้วค่อยรู้ ส แบบล้มตัวนอน แต่ว่าใน 1 ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าเราก็ไปนอนไถโทรศัพท์นะ ไม่ได้นะ 1 ชั่วโมงต้องเป็น หนึ่ง ชั่วโมงแบบที่เรา ที่เรานั่งอยู่ อยู่ใน ส อยู่ในท่านั่ง อะ พูดอย่างงี้ดีกว่า เพื่อให้ลำไส้มันได้ทำงาน ไม่งั้นน่ะมันก็จะไหลย้อน มัน เหมือนเดิม ไม่ได้นะ <chuckles> ห้ามนอน ๆ <chuckles>
โอ้ อืม อืม ค่ะ อือ อืม อือฮึ อืม ได้ค่ะ อา อือ เออ ๆ ๆ ค่ะ โอเคเลย อืม ได้ ได้ ๆ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ได้ ๆ ๆ ๆ ๆ ก็คือแบบถึงแม้ว่า ทานแล้วเนาะก็อย่า อย่านอนเลย อา ให้อาหารมันย่อยก่อนแล้วค่อยนอน โอเคเลยค่ะ น่าสนใจเลย ก็คือแบบหลัก ๆ แล้วก็ต้อง เลิกทานมื้อดึกไปเลยเนาะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่า เลิกทานมื้อดึก แล้วอะ มื้อสุดท้ายของเราอะควรจะอยู่แบบช่วงกี่โมงหรือกี่ทุ่มเหรอคะ? ที่กำลังดีอะค่ะ
ใช่ อืม จริง ๆ แล้วอะครับ เราอะ ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนาะจะ หิวทุก ๆ 4-5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ร่างกายมันจะเตือนมาอยู่แล้วว่า เรากินไปแล้วปุ๊บ อา พอครบ 4 หรือ 5 ชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า เราหิว เคยลองสังเกตตัวเองไหม? มันจะเป็นแบบนั้นเลย ใช่ ใช่ ทีเนี้ยอะ ถ้าสมมุติว่า เป็นไปได้แบบ อะ ตอนเย็นเรายังไม่อยาก กิน ถ้าอย่างงั้นคุณนอนสักประมาณตี 2 ใช่ไหม? อาจจะกินให้ ให้เลตสุดอะครับ ประมาณ 5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่ง อย่าเกินเที่ยงคืนนะ ขอว่าเป็นแบบช่วง 5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งก็พอ ขอเป็นช่วงนี้ดีกว่า อย่างน้อยกระเพาะมันยังได้ทำแบบได้ย่อยได้อะไรให้เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดท้องด้วย เพราะว่าพอมันย่อยเสร็จ มันก็ อะ โอเค ท้องเราก็จะเริ่มเหมือนคล้าย ๆ กลับมาว่างอีกรอบหนึ่ง อะไรแบบนั้นครับผม จะได้นอนหลับแบบสบาย ๆ ตัวหน่อย ไม่รู้สึกอึดอัด อะไรแบบนั้น
อืม อืม ใช่ ๆ ๆ อืม อา ค่ะ ได้เลย อ๋อ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ได้เลย ได้ค่ะ น่าสนใจมาก เดี๋ยวต้องนำไปปรับใช้เลยเนาะ อาจจะ โอเค ตามเวลาที่คุณบอกมาเลย ได้เลย แล้วถ้าเกิดว่า <tsk> มีแบบบางทีเนาะ อันนี้สังเกตดูอะค่ะ เราเองไม่ได้หิวแบบ 100% แต่กลับมีสมาชิกในบ้านเนี่ย ชวนทานมื้อดึกด้วยล่ะคะ มีวิธีปฏิเสธบ้างไหมเอ่ย?
ครับ อืม <chuckles> จริง ๆ ถ้าเรารู้สึกว่า เราไม่ได้หิว หรือไม่ได้อยากทาน อาจจะทานนิด ๆ หน่อย ๆ ก็ได้ อย่างที่ผมแนะนำไปสักข้างต้นเนาะว่า โอเค ถ้ามัน ไม่ไหวจริง ๆ อะ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็โอเคครับ แต่ว่าถ้าเป็นทางบ้านชวน แล้วเรา ไม่อยากปฏิเสธ ไปนั่งทาน ไม่ใช่ไปนั่งทานนะ ไปนั่งเป็นเพื่อนเขาเฉย ๆ ก็ได้ หรือทานแบบจุ๊บจิ๊บนิดเดียวพอ อะไรแบบนั้นก็ได้ครับ แบบว่าไม่ให้เป็นการเสียมารยาท แล้วก็ ยังได้ร่วมวงอยู่กับทางครอบครัวอยู่ อะไรแบบนี้ก็ได้ แบบว่า เออ เราก็ไม่ได้เลี่ยงไปเลยนะ แต่ว่าเราก็ไม่กินเยอะแล้วนะ เพราะว่ามันดึกเดี๋ยวมันจะทำให้นอนแล้วนอนไม่สบายตัว อะไรแบบเนี้ย บอกเขาไปอย่างเงี้ย ก็ได้ครับผม ตรง ๆ
<clears throat> ค่ะ อา ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ อา โอ้ ได้เลยค่ะ อืม อืม โอเค ได้ค่ะ โอ้โฮ ต้องบอกเลยว่า วันนี้เนี่ยได้มาคุยเนาะ แล้วมาบอกแบบความกังวล ปัญหาที่พบเจออะค่ะ แล้วก็เทคนิคแต่ละอย่างที่คุณแนะนำมา คือมันน่าจะนำไปปรับใช้ได้ง่าย แล้วก็น่าจะช่วยให้เราอะ แบบ พยายามเหมือนได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น แล้วก็ลดอาการหิวกลางคืน แล้วก็อย่างน้อยถ้าเกิดมันหิวจริง ๆ ก็มีตัวเลือกเนาะ ที่ดีกว่ามาก ๆ เลยค่ะ โอ้โฮ ต้องขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ นะคะ
อา ได้ครับ ยินดีมาก ๆ แล้วก็ เป็นกำลังใจให้นะ พยายามงดกินให้ได้ช่วงดึก เพราะว่าก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับ กลัวกรดไหลย้อนเอาจริง ๆ
อืม ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับ